Ah, mais c'est vraiment oui, oui, ben, c'est, heu, c'est méga isolé, hein. Tu le vois, hein. Le le responsable du camping, d'ailleurs, il vit sur place à l'année. Heu, ah, je sais pas comment il fait, hein. Parce qu'on est passés, par des, heu, des chalets, heu, paumés, des petites villes. Tu sais, c'est, eh, l'ex-Yougoslavie, hein, quand même, la Slovénie, des petites villes. Tu avais l'impression que c'était abandonné et pourtant, heu, ils avaient tout ce qu'il fallait, heu, dans ce camping. C'est c'était fou, quoi.
Mmh. Ils avaient aussi la connexion ou pas?
Heu, bah, je t'avoue, j'avais ma 4G qui marchait donc oui.
Incroyable. <chuckles>
Donc c'était non mais c'était fou, hein et heu, je te dis puis une nature!
Heu, le lieu était parfait, quoi. Il y a rien à redire là-dessus. Du coup, tu peux, hem, essayer de le décrire, heu, un peu plus précisément? Donc tu as eu les routes, heu, toutes petites, là, super étroites pour y arriver et une fois que tu arrives devant, vas-y, décris un petit peu tout, heu, tout l'espace.
Appelle les z Ah, c'est ça. Alors, au début, déjà, heu, bon, heu, on prend le chemin, on passe, heu, un village. Tout ce qu'il y a plus de normal et il restait encore, heu, allez, 20 km. Là donc on commence des petites routes et on c et heu, les petites routes, bon, je t'ai je t'ai décrit ça, heu, auparavant mais à un moment, il y avait plus de goudron. C'était que des cailloux pendant les, heu, les 20 les 20 dernières minutes et heu, tu es tu es et tu sentais que tu arrivais dans un endroit, heu, vraiment, heu, dans la pampa, quoi, dans la dans la pleine nature. Et en fait, tu arrivais donc heu, par un petit tu passais par un village qui avait l'air d'être, heu, le siècle dernier. Tu arrivais, heu donc par le chemin du camping et tu avais donc la grande place du camping où tu tu pouvais voir les voitures mais tu avais aussi des petites cabanes plus haut et nous, on avait réservé une cabane pour les 2 jours parce qu'on n'était pas venu avec notre, heu, caravane. Et heu et on est et heu, tu tu avais vue sur le camping et en fait, tu avais un petit chemin, à côté du camping, qui descendait. Je savais pas où trop, heu, ça menait. Et quand on l'a pris, on a découvert une rivière, heu, enfin, une riv une immen une grosse rivière et heu, tu pouvais te baigner dedans. Il y avait des transats qui étaient mis à disposition. Enfin, c'était vraiment top. Avec mon fils, par exemple, on s'amusait à faire des barrages. Puis ma petite fille aussi. Heu, je vais pas la laisser de côté. On a bien on a bien rigolé, on a fait des barrages, on a oh, il y avait aussi, heu, ils voyaient des poissons, enfin, vraiment à proximité, puis, heu, des bêtes, heu, qu'on voyait moins en France, en fait, hein.
Mmh. Ah, oui, d'accord. OK. Hou, là! Ah, ouais là! <chuckles> La modernité, elle est plus trop présente, quoi, pour le coup. <chuckles> Ouais. N ouais. Oh, génial. <chuckles> Mmh. Des bêtes sauvages, aussi, du coup, ouais, comme, heu, comme, heu, les serpents, par exemple?
Bah, le serpent, tu le voyais passer dans l'eau, heu, si c'était une vipère, heu. Ouais, tu faisais tu faisais pas le malin, hein. Puis on avait vu quelqu'un se baigner dedans, heu, 5 minutes avant, tu fais: «Hou, là, là». Puis on allait lui dire, hein. Non, non, c'était, eh, c'était vraiment top.
Ah, ouais, hou, là, ça fait ça fait déjà peur un peu comme ça, non? Ouais, voilà. C'est un gros c'était un gros serpent ou pas? C'était quoi?

Ben, c'est pas un d c'est pas des v on va dire des touristes, heu, sympathiques. Parce que tu en as, ils viennent, ils se prennent pour les rois et puis voilà. Tandis que nous, on était il faut être respectueux. Puis heu, puis ça se passe bien. Donc heu, il y a pas de raison.
Mmh. Ouais, mais ça, c'est le gros problème, heu. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et vous, vous étiez plus dans la compréhension, heu, la curiosité, du coup, de comment ils fonctionnaient plutôt que dans le jugement, quoi?
Ah ben, bah non s un pays qui a connu la guerre, heu surtout que c'est la personne qui nous servait avait quoi? Heu, une soixantaine d'années. Lui, il l'a vé en direct. Ça se trouve, il a perdu des proches. Heu, le mec, heu, tu as l'impression qu'il sort de l'é qu'il tire la gueule à chaque fois qu'il te parle. Je peux comprendre. Ça, c'est pas voilà, puis après, tu vois, quelques jours après, il est devenu bien plus sympathique parce qu'il voyait qu'on venait tout le temps, c'est que voilà. Donc, heu.
Donc, elle a vécu, oui. Ouais, ben, tu juges pas, quoi. Oui, le temps de s'habituer, quoi, finalement.
Voilà. Puis les gens étaient sympas quand même, hein. On avait une hôte, heu, qui nous a bien, bien appréciés. Donc non, tout s'est bien passé. Après, la région des lacs
Ouais, c'est v combien de temps vous êtes restés là-bas, en Croatie?
U u une semaine. La région des lacs, c'est vraiment un truc, heu, de fou à faire, hein. Sincèrement, ah ouais, c'est de la folie.
Ah ouais, c'est c'est ça qui t'a marqué en vous ê comb ça dure combien de temps du coup, heu, de les faire tous?
On a ouf, c'est c'est énorme. Bah, on a pris toute la journée, hein. On en a fait sur 2 jours. On a fait sur 2 jours parce que tu as les lacs inférieurs et les lacs supérieurs et heu, les enfants, ils ont adoré. C'est génial. Puis, en plus, il y avait canicule, donc, heu, s on était au frais avec ça. Ah mais on a pas le droit de se baigner.
Ouais. Ah, pour se baigner, c'est génial. <laughs> Ah bon pourquoi?
Ah, mais non, c'est des lacs, heu, tu les visites parce qu'ils sont géologiques. Ils sont, on va dire, remarquables de manière géologique. C'est des, heu, c'est vraiment unique au monde, en fait. La manière dont parce que c'est des lacs qui communiquent. C'est des lacs qui-qui co des lacs supérieurs communiquent avec les lacs inférieurs, échangent leurs eaux, ce qui a créé un écosystème unique au monde. Et en fait, tu te baignes dedans, heu, tu vas mettre des salo des des bêtes, des tu vas polluer, en fait, heu. Par exemple, on a vu une bouteille qui était au fond de l'eau. Ça, c'était quand même, heu, très, très moyen, quoi. Don
Ah d'accord, mais com comment ça fonctionne, heu, un lac, heu, comme ça? Ah ouais? Ah oui. Ouais ouais ouais. C'est à dire que quelqu'un, en co toute connaissance de cause, il a ajouté sa bouteille. C'est un manque de respect total, quoi. Même pour les gens du du pays. Enfin, c'est c'est c'est une dinguerie.
Ben, c'est ça. Mais bon, il y a ben e exactement. Mais je pense que mais d'ailleurs, il y avait des amendes, hein, si tu jetais, heu, des affaires. Il a pas dû se faire prendre, ou je je sais pas. Mais après, il faut aller la récupérer aussi. Mais c'est autre chose.
Ah ouais?

C'est vrai qu'en général, heu, et bah, les personnes qui préparent, heu, souvent des voyages, ils ont du mal à mmh, à ne pas tout prévoir, et cetera. Et du coup, des fois, ils se retrouvent dans des lieux un peu inattendus. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé?
Heu, je dois avouer, oui, ça ça m'est a arrivé. En fait, c'était l'année dernière quand on devait heu, on avait prévu avec ma femme de faire un petit tour d'Europe en fait. C'était de passer heu, si tu veux, c'était de partir en Croatie. Donc pour aller en Croatie, heu, il fallait qu'on passe par l'Italie, la Suisse, heu, la Slovénie et en fait, on voulait s'arrêter dans chacun de ces pays. Donc, on a commencé par la Suisse.
Ah. Génial. Et alors, de base, vous avez voulu partir combien de temps en tout?
Oh, c'était, heu, 2 semaines, 2 semaines. Donc, on a fait une se
En 2 semaines, vous voulez passer par tous ces pays?
Ouais parce que la Suisse, on l'a traversé direct. Après, il y a eu l'Autriche, on a fait une nuit et après, on a eu heu, une méga, heu, bonne surprise heu, en Slovénie. C'était ça a été de la folie. On a trouvé un lieu, ouais un lieu, mais totalement, heu, hors des sentiers bu battus. Il y a il y a pas d'autres mots, hein. C'était, heu, c'était de la folie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait réservé donc heu, un petit camping. Parce que heu, bon, on s'est dit, ah, celui-là, il a l'air joli, il a l'air en pleine nature. Puis on voulait quelque chose de pas excessif et en fait de parfois, c'est pas excessif parce que c'est pas bien. Mais des fois, c'est pas excessif parce qu'en fait, c'est heu, des trous paumés, tout simplement.
Ouais. En Slovénie du coup. Mmh. Mmh. Et voilà parce que c'est juste pas très connu, donc bah les gens, ils connaissent pas, donc forcément c'est pas excessif. Et là c'était exactement ça du coup? C'était quoi, en pleine campagne?
Voilà. Ah, mais c'est c beh c'était en pleine montagne en fait dans les Alpes, heu, qu'on dit juliennes. C'est heu, les Alpes, heu, qui viennent de ben, du nom de Jules César en fait, Julius Caius César et on les appelle les Alpes juliennes. Et c'est un truc de fou parce qu'en fait, on est passé par des petites routes. On a cru qu'il y allait qu'on allait mourir à chaque virage. Heu
Montagne. Ah génial. D'accord. Ah ouais, elles étaient vraiment heu, étroites les routes?
Ah, mais une fois, une voiture qui est passée, on serait passé au même moment, on était morts! C'était hallucinant ah des petites routes heu, à moitié cabossées. Et on est arrivés dans un lieu au milieu de la nature, avec une petite rivière qui passait au milieu, heu, un camping paisible, mais c'était heu, ça a été de la folie. Et on avait réservé 2 jours là-bas en plus. Alors là, les on a été refaits. On est parti le plus tard possible. Heu, c'était c'était magnifique.
Ah ouais d'accord. D'accord. Et alors Ouais, de rester le plus de temps possible du coup en ça, c'était en Slovénie, tu as fait autre chose en Slovénie, ou c'était vraiment, heu, le la période, heu, en Slovénie où vous vous étiez qu'à à cet endroit-là?
Bah, on avait prévu donc heu, à l'aller de rester, heu, 2 jours dans ce camping. Donc, on a découvert ce camping, ce pt ce camping en pleine nature. Il y avait un serpent aussi, on a vu des serpents, on a vu plein de trucs. Enfin, c'était vraiment des choses que, bah on voit plus en France parce qu'il y a trop de personnes en fait, on est un peu les uns sur les autres, dans les lieux de vacances.
Ouais. Ouais, là en pleine nature tu peux voir des animaux sauvages carrément, ouais, trop bien.
Ah ouais, c'était, mais, c'était la folie hein. Puis c'était vraiment sauvage hein. C'était heu, waouh. Et sinon, on est allé, heu, à Bled, qui est un qui est en fait un qui a qui est une ville qui a un petit, heu, monastère sur une île au milieu d'un lac, et c'est magnifique. Ça fait partie des 10 plus beaux lieux d'Europe.
Oh! Et ça, c'est aussi en Slovénie?
Tout à fait, c'est aussi en Slovénie. Heu la s
Ah donc là, beh en Slovénie, tu as fait 2 endroits, heu, très très uniques et heu très naturels, incroyables quoi, les 2 pour le coup.